هو عايزة أقول لِك أصلًا هنا معظمهم بيستخدموا الكهربا، يعني عربيات الكهربا هنا أكتر من البنزين وبالإضافة بقى إن أصلًا، أصلًا اللي معاه كه عربية أصلًا بيركنها وبيركب المواصلات، بيستخدموا العربية في الفُسح.
إمم. أوكي طَب ال يعني إيه إيه الفكرة أو يعني هم شايفين المواصلات أرخص مثلًا أو أحسن وبتوصّل كل الأماكن والّا إيه المبدأ؟
آه. الم المواصلات أرخص، أنتِ بتدفعي كارت تركبي مليون مرّة في البتاعه مثلًا الكارت ب40€ آآ، طول الشهر الأطفال هنا لأ، الأطفال في أوروبا كلّهم ما بيدفعوش مواصلات لحد 18 سَنة، إنّما الكبار 40 يورو و إنّما أنتِ بقى عشان تركبي في ال هنا أولًا بنزين أو الكهربا غاليين جدًا، تاني حاجة طول ما أنتِ ماشية بتعدّي على بوابات، كل بوابة 2،3€ فعشان تدفعي بقى فبتلاقي نَفْسِك دخلتِ في 20€ في اليوم.
إمم. إمم. أوكي. حلو أوي. أوكي. آه. فهمتِك إمم، إمم، فطبعًا بالنسبة لأي ناس لأ صباح الفل أنا هاجيب الكارت بتاع المواصلات وأركب مواصلات إيه المشكلة هو والمواصلات نضيفة. إمم.
الطُرق بفلوس. بالضبط. 90% منهم أصلًا وكان ما فيش ما فيش parking كمان يعني زَي مصر كده، الparking بالساعة، فعلشان الواحد يروح شُغله ويقعُد 10 ساعات في الشُغل ويستنّى بقى الساعة بيورو ونُص والّا 2€ هُم عاملين الحاجات دي يضيّقوا آه، bus يعني أنت أصلًا يومك كلّه على بعضه يوم ما بتبقى إنسان عظيم أوي بتاخُد 40 يعني ف
إمم. ده كده ما يروحش الشُغل أحسن. <laughs> إمم. أيوه، فهماكِ فاللي هو صباح الفل أنا هادفع ال40 أصلًا في الparking يعني، أيوه، فهمتِك فمن الموضوع جِه من هنا يعني، إمم.
آه، بتل فالموضوع كُلّ الناس هنا أنا كنت بقى مستغربة أوي، أقول إيه الناس دي إيه الناس دي أبُص ألاقيهم مثلًا الصبح بي يعني بياخُد حاجة من عربيته وقافلها ويقوم واقف مت راكب الbus طَب إيه ده ده أنت معاك عربية ما عندناش الثقافة دي.
أيوه فاهمة. إمم، إمم، حلو أوي. طَب أنتِ اتكلّمتِ على الأطفال أو يعني الولد والبنت، احكي لي بقى عن باباهم، الأخبار إيه؟ بيشارِك في المسؤوليات والّا أنتِ خلاص بقى فقدتِ الأمل؟ <laughs>
طبعًا. لأ، ده مش بمزاجه غصبًا عنّه، هي الحياة هنا بقت كده. الكل بيعمل كل حاجة غصب عنّه يعني ما فيش option اللي هو بقى آآ، نجيب واحدة تنضّف، نجيب حد يطبخ، فكان كمان أول ما اشتغلنا ما كنّاش بنعرف نضبّط إجازات ما كانش إختياري فج إجازتي غير إجازته هو يومين وأنا يومين تانيين فهو قاعد في البيت، فأنا بآجي الساعة 23:00 بالليل مثلًا إيه ده هاقعُد أستنّى كل ده فيضطر بقى يعمل أكل ويروّق.
آه. إمم. إمم. أها. حلو إيه ده؟! أتعلّم يعمل أكل.
آه، يتصل بقى كده 50 مرّة، أبعت له بقى فيديوهات أكل، أبعت له الطريقة أسجّلها له بصراحة هي هيعمل إيه، فهو بقى فأنا كنت متمزّجة جدًا إحنا م إجازتنا مختلفة فشيل أنت يومين وأنا أشيل يومين زَي الفل. كده رضا أوي كنت مبسوطة جدًا.
حلو. آه. أيوه. <laughs> بس احكي لي، لمّا عمل أكل والكلام ده كلّه ما فيش مرّة بقى حَرق حاجة، بوّظ حاجة أستُر يا رب يعني، إيه الدنيا مشيت إزاي؟
هو الأكل الصراحة كان بيبقى طعمه غريب جدًا، بس أنا كنت أقول له: "تحفة أحلى أكل كلته في حياتي."
أكيد طبعًا، أنتِ عايزة تشجّعيه عشان يفضل يطبخ العُمر كلّه.

ومش عايزة أقول لِك ما كنتش بابقى قادرة أبلعه، بس حرفيًا لازم أقول لازم
يا حبيبتي. <laughs> طب احكي لي عن أكلة كده بجد، لأ احكي لي عن أكلة ما كنتيش قادرة تبلعيها منه، كانت إيه؟
ده كان عامل بطاطس ما أنساش أنا ب كان عامل صينية بطاطس وكان عاملها غريبة جدًا، يعني كانت غريبة غريبة ومقطّع البصل على الوش
آه. كان لونها أسود والّا إيه؟ <chuckles>
ده مقطّع البصل على ال على الصينية من على الوِش مش مش مش مخلّي البصل والحاجة تبقى مع بعض البصل كان محروق والطماطم محروقة من على الوش، فم ما عملوش sauce ما عملوش أي ح ومسوّيها بمَيّة، طب ما في شوربة، يقول لي: "أنت ما قلتيليش إنها بتستوي بشوربة."
آه، تبقى كلّها مع بعضها، إمم. آه شُفتِ؟ غلطتِك، ما قل نسيتِ التفصيلة دي.
آه، طب يعني الشوربة هنرميها؟ لا، ما أنا ما أنا ما أعرفش، اشربوها، <chuckles> احمدي ربنا <chuckles>
أيوه اشربوه، طب ما حرق الفراخ واللحمة اللي كان معمول بيها البطاطس والّا دول الحمد لله كان سُلام؟
لأ، ده هو ساب اللحمة برّه، "طب ما إحنا كنا ممكن نعملها مع صينية البطاطس من جوّه." "لأ أنتِ ما قلتيش كده، أنا سَلقت اللحمة لوحدها."
أ بالضبط، وتِدخل ت تاخد وِشّ كده مع البطاطس، أمّال اسمها صينية بطاطس باللحمة إزاي طيب؟
لأ، اللحمة كلناها مسلوق لا، لا، لا، هو أنتِ هتاخدي دي تحطيها في دي؟ هو ده أقصايا واحمدي ربنا، فلو كنت أعلق أي تعليق "طب أنا مش عامل تاني، كلوا جبنة."
طب أيوه، كنت لسه هاقول لِك لما أن أنتِ خلاص أنتِ غصبتِ على نفسِك وبلعتِ، العيال عملوا إيه؟
ياه بقى! ياه لو ما قالوا لوش تسلم إيدَك، أنتم أنتم بتحبوا أكل
آه، يتقمص بقى ويزعل ومش هاعمل لكم أكل تاني.
آه، أنا غلطان، كنت سبتكم كلتوا جبنة وتونة. <chuckles> بس يعني هو مضطر
إمم. يا لهوي بجد! لأ، بس وهم اتعلموا طبعًا إنه خلاص، إنه بابا هيعمل أكل هنقول له شكرًا تسلم إيدك ومِيّة مِيّة عشان الموضوع ما يبو
آه عشان هينكد عليهم، فيعني آآ مالهاش لازمة. <laughs> هيبقى يوم نكد، فإيه نتقي الله.
أصلًا. <laughs> الموضوع مش موضوع بس مش هيطبخ، ده هينكِّد.
آه، يعني لازم بُصّوا الطبق، ويغرف بقى إيه، كميات مهولة، "طب أصل أنا عملت كتير." "طب ليه عملت كتير ليه؟ ليه يعني؟" "هتاكلوا." يا لهوي! مش هاقول لِك بقى.
إمم. آه، هي هي ما كانش بيعرف يضبّط الكمّية أوي يعني.
لأ، لأ خالص.
بس الكلام ده في الأول ودلوقتي اتحسن يعني شوية والّا لسه زي ما هو؟
آه، لأ اتحسن طبعًا، بس يعني قليل بقى، يعني هو أجازته يوم واحد، أنا أجازتي يومين، فهو برضه عنده اليوم واحد ده بيعمل فيه أوراق، بيعمل فيه حاجات تانية، فبرضه ما ما بقاش يعمل زي الأول يعني.
إمم. امم، امم، بس لما بيعمل الموضوع بيبقى أحسن يعني.
بس بياخد الزبدة ب آه، بنعاقبه بقى بكيس الزبالة، "خد بقى الزبالة وان" لازم. <chuckles>
آه. الرجال كلّها بتكره كياس الزبالة أوي، موضوع إن كياس الزبالة وهم نازلين ده يعني بيعفرتهم، أنتِ نقّيتِ له أكتر حاجة بتعفرت.
لأ وهنا بقى إيه ما هو هنا يبقى لازم يوزّعها، يعني يحط الإزاز في حتة، البلاستيك في حتة، الإك يعني يمشي بقى يتمشى ويوزّع. <laughs>
أي أوه! ده بيوزّع كمان، أوكي، لأ، ده أنتِ ادّيتِ له أوحش مهمة. برافو عليكِ باحييكِ. <laughs>
بالضبط، يعني <laughs> هنعمل إيه يعني؟ لازم يساعد.
شاطرة، برافو عليكِ بجد. أنا انبسطت أوي، أوي واستمتعت بالكلام معاكِ، شكرًا ليكِ.
بجد وأنا أكتر جدًا، متشكرة أوي.